देखिए अ, ज़िंदगी में कभी ना कभी हर व्यक्ति को जो है कि अ, किसी ना किसी कारणवश जो है दूसरे शहर में बसना पड़ता है, दूसरे देश में बसना पड़ता है और एक ये जो प्रवास की प्रक्रिया होती है कई बार बड़ी मुश्किल होती है लोगों के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने पहली बार अपने घर से दूर अ, जाने का जब निश्चय किया और जब आप वहाँ पहुँचे, तो सबसे पहले किस चीज़ ने कोई एक ऐसी चीज़ थी क्या जिसने कि आपको एकदम भीतर तक झकझोर कर रख दिया हो, आपको हैरान कर दिया हो?
जी। हुँ, हुँ। अच्छा। <chuckles> हुँ, हुँ, जी देखिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ें याद आ रही है आपने मुझे फिर से मतलब अ, 10 12 साल पहले की बातें याद दिला दी हैं। जब मैं अ, पहली बार, घर से ज अ, जब एक विद्यार्थी जीवन में था उसके बाद ठीक है नौकरी लगी 3-4 साल लगे निक नौकरी के लिए वेट किया मैंने, पर जब फाइनली अ, आखिर मेरी नौकरी लगी, तो मुझे मुंबई में स्थापित होना था और सबसे बड़ी जो झंझट आपने बोला ना कि झकझोर दिया वो मुझे, तो सच मानिएगा मुंबई में ना रहने की जगह ढूँढना बहुत ही बड़ा एक संकट होता है। और जिस कंपनी में मैंने कार्यरत हुआ मैं पहली बार, अ, तो जन होता है हिंदुस्तान में, आप देखेंगे कि कहीं न कहीं नई कंपनियाँ, बड़ी कंपनियाँ अपने अ, एक, जो ए, न एम्प्लॉइज़ होते हैं, नए एम्प्लॉइज़ जो होते हैं फ्रेशर्स कहीं न कहीं रहने के लिए थोड़ी बंदोबस्त कर देती है 5-7 दिन के लिए, कम से कम 7 दिन के लिए मान लीजिए। लेकिन वहाँ मेरी कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया और बहुत-बहुत झकझोर दिया उस चीज़ ने मुझे, सच में मैं बहुत हैरान था कि कहाँ से वो जगह ढूँढूँ, कहाँ पे रहूँ मुंबई के अंदर?
अच्छा। जी, जी। हुँ, हुँ। उम, जी। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ। जी, जी। अच्छा। हाँ, हाँ। जी, जी, जी। हाँ। कुछ भी नहीं किया, अच्छा। जी। हुँ, हुँ। उम, जी, जी। अच्छा, तो किस तरीके की अ, ब समस्याएँ होती हैं? क्योंकि अक्सर सुनने को मिलता है कि मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने की बड़ी समस्या होती है। तो फिर किस-किस तरह की ऐसी समस्याएँ होती हैं, जिनसे आपको जूझना पड़ा अ, घर खोजने के दौरान या जो भी आपने अपने रहने का बंदोबस्त किया उस दौरान?
हुँ, हुँ। जी। हाँ, हाँ, जी। अ, ठीक है। देखिए, बेसिक अगर लोगों की बात करें, तो हर इ इंसान, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, चाहे वो भारत में हो या विदेश में हो, 3 चीज़ें द ज़रूरत की होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। <chuckles> तो मुझे लगता है, रोटी मिल जाती है, कपड़ा आप साथ में लेकर खरीद भी सकते हैं, आपके पास पैसे हैं। पर मकान कहाँ ढूँढोगे? बॉम्बे में सबसे बड़ी मुश्किल वही है कि मकान कहाँ ढूँढोगे आप? चलिए, लेकिन हुआ ये कि अ, मेरे मित्र जो जिन्होंने साथ में जॉइन किया था, साथ में अ, बैच बना था हमारा, तो वो भी साथ में थे, वो भी उसी मुश्किलों से जूझ रहे थे। तो उनके साथ में एक पीजी मुझे मिला, कुछ दिनों बाद। मुंबई में 2-3 ग अ, 2-3 दिनों के बाद पीजी एक ढूँढा और यकीन मानिएगा, वो पीजी बहुत अच्छा था और बहुत कम कीमत में था। अ, एक नया फ्लैट था। अभी निर्माण ही हो रहा था इस बिल्डिंग का, नया फ्लैट था और उसकी अ, एक रूम में 2 लोग रहते थे। उस बेड का किराया था ₹15000, एक बेड का। अ, ये है वक़्त करीब 2015 2012 के आसपास की बात है। नहीं, 2016 की बात है, हाँ। <chuckles>
हुँ, हुँ। <chuckles> बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात है। <chuckles> खान का क्या करेंगे, जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। ठीक है। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। अरे, वाह! हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। ओह! हुँ, हुँ। समझ गया ये तो ब बहुत महँगा है आपने बोला। 2015 के वक़्त के हिसाब से 1 बेड की कीमत 15 हज़ार रुपए ये वाक़ई बहुत महँगा है। जैसा कि सुना था कि अ, मुंबई इतना महँगा है लगता है कि था। अच्छा, मुझे बताइए कि जब आप वहाँ पर आप रहना जब आपने शुरू किया और अ, कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं-नहीं यार घर ही ज़्यादा बढ़िया था, घर से दूर होना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। कभी ऐसा महसूस हुआ आपको उस अ अ, उस दौरान जब आप घर ढूँढ रहे थे या जब आप पहली बार उसमें रहने गए।
जी। <chuckles> जी, जी बिल्कुल। <chuckles> हाँ जी। हुँ, हुँ। ठीक है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा लगा मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा कि शायद नौकरी ना कर रहा होता। तो अच्छा होता कि घर में ही अ, सलामत थे घर में ही अच्छा था। लेकिन देखिए ब ये तो वक़्त की अ, माँग होती ही है। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं कहीं अपने पैरों पर खड़ा होना होता है, ख़ुद को साबित करना होता है, ख़ुद के नज़रों में कुछ कमानी होती है इज़्ज़त। तो उसके लिए ये अ, बहुत ही सबसे पहली चीज़ें हैं सबसे पहला चैलेंज होता है ना जो चुनौती होती है जीवन में। वो है ये उनमें से रोटी-कपड़ा और मकान जो कि हर व्यक्ति फ़ेस करता ही है, करना भी चाहिए। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना है तो ये चीज़ें अगर आपने नहीं सीखी हैं, तो किस्मत आपको सिखा देती है बाद में।
हुँ, हुँ। <chuckles> जी। अ, बिल्क जी, जी, जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्क हुँ, हुँ। उम, जी, जी, जी। मकान। बिल्कुल सही। हम्म, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि देखिए आप ख़ुद से सीख लीजिए नहीं तो फ़िर अ अ ब किस्मत कई तरीक़े से आपको सिखा सकती है। बहुत अच्छी बात कही आपने अ, लेकिन मुझे बताइए देखिए जब अमूमन तौर पर जब बच्चा घर में रह रहा होता है तो उसके लिए घर सिर्फ़ एक जगह के तौर पर होता है और जब उसे वो अपना घर छोड़ना होता है और वो किसी नई जगह जाता है तो उसकी जो घर की परिभाषा होती है वो कहीं न कहीं बदल जाती है। आप जब घर शब्द सुनते हैं तो आपको क्या लगता है क्या वो एक जगह मात्र है या फिर आपको उसे एहसास अ, महसूस होता है, जुड़ाव महसूस होता है?
जी। हुँ, हुँ। हाँ। हाँ, हाँ। अ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। अ, देखिए मैं ज़रूर अ, आप मुझे जिस जो प्रश्न किया है आपने, आप मुझे आप 15 साल पहले ले जा रहे हो। <laughs> तो जब मैं अपना हॉस्टल लाइफ़ मैंने शुरू किया अ ग 12वी पास की उसके बाद अ, 1 साल बाद मैं एक हॉस्टल अ, एक अ, अकेडमी में गया पढ़ाई करने के लिए। वहाँ हॉस्टल में रहना पड़ा मुझे और बहुत कम उम्र थी शायद 19 साल का था मैं लेकिन अ, ऐसा होता है ना कि आप जब नई जगह पर पहुँचते हो उस समय आपको शायद उसकी कीमत नहीं पता होती है। लेकिन आज मुझे फ़िर वो जगह याद आती है मैं ओ जिस हॉस्टल में जिस रूम में रहा। मुझे मेरा घर जैसा लगता है आज भी उससे कुछ यादें बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और जैसा आपने पूछा ना कि अ, वक़्त के साथ-साथ इंसान का घर बदल जाता है, बिल्कुल वैसा ही फीलिंग होती है कि जब आप हॉस्टल में रहते ना तो आपका परिवार बदल जाता है। 1 परिवार आप घर छोड़कर आए हैं और दूसरा परिवार आपके मित्र है, आपके दोस्त हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, उठते-बैठते हैं और स हॉस्टल में तो 24 घंटे आप उन्हीं के साथ रहते हैं। तो वो एक परिवार ही बन जाता है आपका और सच में बाद में शायद उस समय एहसास ना हो इस बात का लेकिन बाद में कई सालों बाद उस वो यादें ज़रूर रहती हैं आपके साथ।
जी। <chuckles> बिल्कुल। जी, जी। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। जी, जी। कीमत नहीं पता होती है, बिल हुँ, हुँ। हुँ, जी। बेशक, बेशक। हुँ, हुँ। उम, जी। हुँ, हाँ, बिल्कुल, बिल हुँ, हुँ। सही बात है, बिल्कुल। हुँ। <chuckles> महसूस होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही आपने कहा कि कई सालों बाद फ़िर वो चीज़ें वापस से रह-रह कर दिमाग़ में जो है वो घूमने लगती हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि आपकी इस यात्रा के दौरान जब आप नौकरी और फ़िर आपने इस तरीक़े से पीजी ढूँढा तो इस दौरान कभी आपको लगा कि घर से दूर होना जो है ये सिर्फ़ दूरी नहीं है बल्कि कहीं न कहीं आपकी पहचान और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। उनमें भी आपने बदलाव महसूस किया, क्या आपको कभी ऐसा लगा कोई अ, छोटी कहानी हो या कोई वाक़या आपके साथ हुआ हो तो अ, साझा कीजिए?
जी। <chuckles> हुँ, हुँ। हाँ। हाँ, ज़रूर देखिए बॉम्बे में चलिए मैं पीजी में था लेकिन उस समय तक कोई अ अज परमानेंट स्थानांतरण नहीं किया था मिजा मेरी अ, कंपनी ने वो स्थायी रूप से मैं बॉम्बे में था मुझे पता था कि शायद 1 साल बाद नहीं तो डेढ़ साल बाद मुझे कहीं और विस्थापित होना पड़ेगा। तो ये बात मन में थी और ए अ, य 1 साल बाद मेरा मुझे स्थानांतरण होने का मौका मिला और मुझे हैदराबाद भेजा गया बॉम्बे से। तो वहाँ अच्छी बात ये थी कि मित्र पहले से ही मौजूद थे हैदराबाद में भले ही वो किसी और कंपनी में कार्यरत थे तो जो जिसे कहते हैं ना एक पहली चीज़ जो थी अ, 3 चीज़ें होती हैं रोटी कपड़ा मकान तो तीनों की ही अम, लगभग एक तरह से बंदोबस्त हो गया था क्योंकि वहाँ अपने मित्र पहले से ही थे उनके घर में मैं रुका कुछ दिनों तक। फिर मैंने ख़ुद का एक अ, रेंट किया फ्लैट। तो वहाँ मुझे लगता है कि जैसे आपने प्रश्न किया है ना तो सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है कि घर बसाना, जब आप पीजी में रह रहे चलिए ठीक है सब कुछ मिल रहा है आपको वहाँ पर लेकिन जब आप ख़ुद के दम पर रहते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती होती खाने की कि आप चलिए रोटी, कपड़ा और मकान हो गया लेकिन रोटी का बंदोबस्त करना होता है। तो वही अ, ज मुझे लगता है फंडामेंटली अगर बुनियादी रूप से बात करें तो खाने का एक चीज़ ऐसी है जो आपका आपकी सेहत को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है और मैं सच इ सच मानिए य यकीन मानिएगा कि मैं वो खा सेहत के लिए थोड़ा अ, ज़्यादा जागरूक था हमेशा से। तो मुझे चाहिए था कि वही घर का खाना मिले <chuckles> लेकिन वो सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी उस समय।
हुँ, हुँ। अच्छा, हुँ, हुँ। अच्छा। बढ़िया, हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। जी, जी। जी। हो चुका था, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। मिल गया है, बिल्कुल। सही। <chuckles> अब बदल गई चीज़ें। जी हाँ, हो सकती है, बिल्क हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, और अ, वाक़ई खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मुझे बताइए देखिए अ, ब आपने कहा कि अब आप वापस से आपका स्थानांतरण हो गया अब आप हैदराबाद में पहुँच गए। तो मुझे बताइए कि इस अ, पूरी अ, जर्नी के दौरान जब आप अ, बॉम्बे में रहे फिर आप हैदराबाद में रहे, तो रोज़मर्रा में किस तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ा? क्या आपने कभी भाषा से जुड़ा हुआ, काम से जुड़ा हुआ या भावनाओं से ओत-प्रोत होकर के कभी आपको लगा कि बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से आप गुज़र रहे हैं?
बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। हुँ। हाँ, कुछ चीज़ें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा साझा करना चाहूँगा, आपसे जो मैं निजी तौर पर मैंने अ, महसूस की अ, चुनौती लगी मुझे तो हमारे देश में बहुत विशाल है भारत देश और खूबसूरत देश है। अलग-अलग भाषाएँ हैं प्रांत प्रांत है अलग-अलग, तो वहाँ भाषा की ज़रूरत मुझे थोड़ी अ, ब कमी अ, खली कि मैं शायद यहाँ की भूष भाषा नहीं बोल पाता। लेकिन धीरे-धीरे अ अ, मुझे लगता है कि आप कहीं न कहीं एडजस्ट करना सीख लेते हैं और उस भाषा से जुड़ाव भी रखना श सीख लेते हैं। लोग मैं मैं कहूँगा कहीं भी बाहर जाते हुए ना जब भी आप प्रवास करें, तो लोगों से जुड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि बहुत सारे स्माइल रखिए और वहाँ का जो कल्चर जो है ना, वहाँ की जो संस्कृति है। उसका सम्मान करके अपने दिल में हमेशा रखिए। जी, तो उस उसमें भाषा का सम्मान भी आता है, सांस्कृति कि सम्मान भी आती है, लोगों का सम्मान भी ये होता है। तो कहीं न कहीं लोग अपनाने लगते हैं और कहीं न कहीं आप खुद को अपनाने मतलब समझने लगते हैं कि आप उसी में घुल-मिल गए हैं, तो धीरे-धीरे आप उसमें रच बस जाते हैं।
हुँ, हुँ। उम, जी। ज़रूर। हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। जी, क्ले बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी, जी। सम्मान क बेशक। हुँ, हुँ। जी, जी। सही बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात कही आपने और देखिए अभी आपने अ, जिस तरीके से कहा है कि अ, आप कहीं न कहीं खुद ही अ, सीखने लगते हैं या समझने लगते हैं। तो मुझे बताइए कि इस पूरी यात्रा के दौरान जब आप प्रवास की यात्रा के अ, उसमें थे। तो ऐसी कौन-सी एक चीज़ थी ऐसा आपका कौन-सा मनोभाव था? जिसने की आपको ये सहनशीलता दी कि अ, जो होगा चलता रहेगा, सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे?
जी। बिल्कुल। हुँ। जी। <chuckles> अ, इसके पीछे अ, जो आपने कहा ना कि सीखते रहेंगे। मेरा <chuckles> जो बचपन से हमेशा से मेरा जीवन का मकसद अगर मैं कहूँ, जिसे कहते हैं कि अ अ
जी। जी, जी। हुँ, हुँ।
अ, मेरा मकसद जो अगर मैं जीवन में है तो वही है कि जीवन भर सीखते रहना है कुछ न कुछ। तो मैं खुद को अ, खुशकिस्मत मानता हूँ इस चीज़ में कि मुझे स्थानांतरण मिला, मौका मिला कि अलग-अलग प्रांत देखूँ, वहाँ की भाषा ही खूबसूरती देखूँ। और यकीन मानिएगा मैंने बहुत ही अ, मुझे मौका मिला ट्रैवल करने का अलग-अलग जगह पर अ, अपने अ, जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पर। तो हैदराबाद में भी मैंने बहुत ट्रैवल किया मैंने अ, जब मैं बाद में केरल में आया केरल में विस्थापित हुआ। वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया। तो इससे कहीं न कहीं
जी। बहुत बढ़िया। बिल्क हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी।
हमारे देश की विशालता को मैंने देखा। कि हमारा दिल अ, देश कितना विशाल है अलग-अलग भाषाएँ यहाँ पर बोली जाती हैं। लेकिन यकीन मानिएगा अ, जो दिलों में जो दिल धड़कता है ना हम भारतीयों के वो दिल एक ही है। सब में कहीं भी और चाहे आप कोई सी भी भाषा बोलते हो लेकिन कहीं न कहीं हम सब एक जैसे ही हैं मुझे ऐसा लगता है।
बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम सब बिल्कुल एक जैसे हैं। अ, अच्छा मुझे ये बताइए कि देखिए अब आप कई-कई जगह पर रहे हैं, कई जगह रहने का आपको एक्सपीरियंस भी है। और एक आपका घर है जो आपका एक होम टाउन है, आपका एक खुद का शहर है जहाँ से आप निकल के आए। तो जब आप वहाँ वापस जाते हैं तो किस तरीके की भावनाएँ होती हैं? अ, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब आप अपना अ ब दूसरा घर छोड़ कर के अ, फिर से कहीं और आ गए हैं? या फिर म्यूचुअल भावना होती है कि घर से निकल के घर में जा रहे हैं?
जी। हाँ। बिल्कुल। <chuckles> उहुँ। बिल्कुल ये वाली बात होती है कि घर से निकल कर घर में जा रहे हैं और ये अच्छा लगता है वापस अपने प्रांत आना राजस्थान राज्य की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर आकर अपने अ, मदर तो मेरी व वही रहती है मेरी मम्मी और मेरी भाभी भी उनके साथ ही रहती है। तो भईया कभी-कभी आते जाते हैं तो उनसे मिलना बड़ा ही मैं चाव से मिलता हूँ वहाँ के ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि <chuckles> जब कोई न त्योहार हो ना तो उसके समय मैं जा पाऊँ घर पर। इस स इस समय दिवाली पर तो नहीं जा पाया खैर वो अलग बात है। लेकिन हाँ, फिर वो, ब कितने साल बीत गए हैं जीवन के शायद 10 साल बल्कि उससे पहले मैं 15 साल पहले से घर से बाहर निकल गया। तो कहीं न कहीं अ, ऐसा लगता है कि अ, घर एक घर छोड़कर वापस से दूसरे घर जा रहे हैं और फिर इस घर को छोड़कर वापस से मैं शायद केरल वाले घर चला जाऊँ। तो वो अ, म मन में कहीं न कहीं वो सामंजस्य जैसे बनने लग गया है 15 साल बाद।
बढ़िया। हुँ, हुँ। अच्छा। अरे वाह! हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया। हुँ, हुँ। उम, जी, जी, जी। जी, जी। ओह! हुँ, हुँ। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। उम, बिल्कुल, बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अ, ऐसा होना भी चाहिए कि घर से घर तक जाने का जो सफ़र है, सबका ऐसा ही होना चाहिए। अ, ब एक थोड़ा-सा निजी प्रश्न है, मैं अगर आप सोचिए अम अ, चूँकि आप इतनी जगह रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से आपने सब जगह का आपको एक्सपीरियंस भी है। मुझे बताइए अगर आज मैं आपसे ये पूछूँ कि अब आप कहाँ के हैं? तो उसका आप क्या जवाब देंगे कि अ, हुँ, जी।
जी। हुँ, हुँ। <chuckles> हाँ, बताइए? हुँ, हुँ। जी। <chuckles> देखिए मैं कम शब्दों में इसका जवाब दूँगा आपको, मैं भारतीय हूँ कहूँगा। <chuckles> क्योंकि भारत के अलग-अलग प्रांतों में मैंने अपने पेशे से जुड़ा हुआ अ, हूँ तो कई जगह देखी भी है, विदेश भी मैं घूमा हूँ। और अ, मैं दिल ओ जान से जानता हूँ कि भारतीय होना एक बहुत अपने आप में एक बहुत विशाल शब्द है और पूरा भारत ही हमारा घर है। अ, <chuckles> कहीं न कहीं कहीं भी जाएँगे एडजस्ट हो जाएँगे कोई बड़ी बात नहीं है। अ, शायद आने वाले समय में फ़िर से फ़िर से मुझे स्थानांतरण होना पड़ेगा। <chuckles> जी।
उ, जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत हुँ, जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। गर्व की बात। जी, जी। बिल्क बिल्कुल, बिल्क अच्छा, अच्छा। बिल्क तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आपने कितना अ, सुंदर जवाब दिया कि ये है कि अ, भारतीय हैं और पूरा देश जो है वो हमारा घर है, बहुत अच्छा लगा जानकर के। लेकिन मुझे बताइए कि देखिए अगर आप अब जब अपने पुराने अनुभवों को देखते हैं और अ, आप देखते हैं कि इस तरीके से किसी को अगर स्थानांतरण करना है। तो आप उसको कोई एक सलाह अगर देना चाहें ऐसे व्यक्ति के लिए, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
हुँ। बिल्कुल। हाँ। ठीक है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं अगर फ्रेशर्स की बात करूँ, कम उम्र के लोग हैं और उन्हें किसी को भात दूसरी जगह कॉलेज पढ़ने जाना है या नौकरी करने जानी है। तो अपना दिल खोल के जाइए वहाँ पर कोई भी अ, जिसे कहते हैं ना आप खुद से पहले से ये सोच ना र रखिए कि वहाँ के लोग ऐसे होते हैं या मेरे मित्र ने आपको ब मुझे बताया कि ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसा होता है। ये भाषा की प्रॉब्लम होती है, ये सब छोड़ दीजिए दिल खोल कर जाइए। कहीं ल कहीं आप जितना बड़ा दिल रखेंगे ना उतना अच्छा आपको माहौल मिलेगा, उतना अच्छा लोग आपको अपनाने लगेंगे।
हुँ, हुँ। जी, जी। उ, जी। हुँ। हुँ, जी, जी। ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया। उम, जी, बहुत अच्छी सलाह दी आपने और बेशक सुनने वालों के काम में ज़रूर आएगी। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेज़ के बारे में जानकर। और जिस तरीके से आपने मेरे सभी प्रश्नों का जवाब दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
ज़रूर। <chuckles> हुँ, हुँ। जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद।
हुँ, जी।